OK.
Je me suis je me suis coupé les cheveux et bon, heu, je pense ça ça va aller, mais bon, je suis bien, je bosse. Tu sais? En 1 message, ça fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid.
Ouais, après, elle avait peut-être un problème aussi, heu, dépression ou un truc comme ça, aussi.
Je Je p je pense, ouais, je pense. Du coup, là, j'ai
Parce que Britney Britney Spires, heu, elle s'est rasée la tête, hein, donc heu <chuckles>
<laughs>
tu vois? C'est
Oui, oui, oui, <laughs> c'est clair. <laughs> Mais, du coup, elle, j'ai laissé, si si je rep si je répondais, j'aurais été, en gros, son défouloirs constamment.
Oui, non, mais là, toi, tu aurais tu aurais passé 4 heures au téléphone, heu donc heu, c'est même pas la peine.
Tu vois? Ah ouais, c'était dead, c'était dead, pas possible.
Non, non, c'était comp c'était c'est pas c'est pas un truc à faire, tu vois? Quand il y a une personne qui en dans ce mood là
Mmh. Mmh mh.
laisse la, heu «décanter» entre guillemets.
Ouais.